لأ، هُو يعني لمّا بدأت ألاحظ لأ أنا خ يعني يمكن كان الموضوع مع أهلي، كان كده، بس هُو كان أهلي مبي اللي هُو خلاص، هي حرة، سيبوها قاعدة لوحِدها، تمام، اللي أنتِ عايزاه. يعني دايمًا كانوا مثلًا يقولوا لي إن أنا لو معاهم في الشقة أنا ممكن أفضل قاعدة في الأوضة شهر عادي يعني مش اللي هُو آخري أروح آكل وأشرب وأنا مع يعني وأنام في أوضتي عادي جدًا، ما فيش أي مشكلة. فبدأت ألاحظ إن هُو لما كبرت، ب بدأ يتقالّي الكلام ده لأ، بدأت أحس إن أنا فعلًا مش موجودة، يعني بابقى واخدة جنب أوي، ويمكن ناس قليلة اوي كمان اللي بخرج معاهم، يعني يعتبر أختي بس، لكن ما فيش حد يعني
اهم. إمم. إمم. إمم.
صُحاب وكده ما م مش باحب حتى أخرُج مع ناس كتير، باحس إن طول ما في تجمع ممكن أعتذر أصلًا عن الخروجة، لو صاحبة واحدة تمام عادي.
اهم. امم، دوشة أكتر ما تحبيش.
مش عارفة بقى. بالضبط، يعني حتى الموضوع كان معايا إن هُو يعني بابا ممكن يكون حاجز لنا سفرية كبيرة و وخروجة وفسحة وقاعدين كلهم مثلًا على البحر، أنا تلاقيني ممكن أخدت نفسي وطلعت الgym، يعني ليه في سفرية أطلع gym؟! بس اللي هُو عشان أبقى لوحدي، ممكن أفضل قاعدة في الأوضة لحد ما يطلعوا هُم، وممكن أنزل بقى في الوقت اللي هُم طلعوا فيه الأوضة اللي هُو "يا بنتي أنتِ عكس عكاس؟" دي كان تتقال لي كده. بالضبط، فما أعرفش ليه باعمل كده بصراحة.
إمم. إمم. ياه! عكسُهم. إمم، إمم، أنا فاهماكِ. آآ، بُصي أنا مُتفهماكِ جدًا يعني، وعارفة قد إيه الإحساس إنك أنتِ إمم، بتحسي إنِّك أنتِ الدوشة مثلًا بتضايقك أو مثلًا بتحبي تبقي قاعدة كده تتأملي أكتر، يعني أنت ما بتب بتبقي متضايقة عمومًا، والّا بتحبي الهدوء وراحة البال والعُزلة اللي هُو تقعدي تتفكري مثلًا لو أنتِ في خروجة، آآ تحبي تتفرجي، تحبي الدنيا تبقى هادية وراسية حواليكِ؟